Ngayon hindi ko hindi wala na akong sports ngayon, eh, kasi na-busy na ako, eh, wala na akong panahon talaga 'no, kahit nga yung chess nga online na lang ako naglalaro no'n, eh, <sniffs> hindi na talaga yung ano, yung board game na ano, ano online-online na lang, parang may makakalaban ka naman din, magagaling din actually natatalo nga ako diyan, eh, magagaling din yung mga naglalaro, mm. Tas ayun lang, yung siguro
Oo. Oo, tama. Oo, minsan minsan ka nalang rin talaga makakita ng mga yan 'no?
hmm, pero nag-into music din ako. Ah, nag, ah, gitara ako 'tsaka nag piano ako so ah, gitara medyo nalang ako paminsan-minsan kasi may gitara naman ako dito, eh. Minsan nag, ah, tumutugtog lang ako 'pag, ah, kunyari gusto ko lang magmuni-muni gano'n, gusto ko lang ng katahimikan. Ayan, naggigita-gitara ako 'no, <chuckles> gano'n lang parang pampalipas oras.
Oo. Ayun. Oo, parang ano, ah